เพราะผมเห็น ตอนนั่งเรือใบเห็น แบบว่ามัน เหมือนเป็นพายุเนี่ย เริ่มก่อตัวแล้วท้องฟ้านี่เริ่มมืดไปแล้ว อืม
ก่อตัว อ หมาย อ๋อ หมายถึงว่าเมฆบนฟ้านี่คือครึ้มมาเลยถูกไหมครับ เออ ๆ ๆ ๆ แล้ว ก เกิดอะไรขึ้นครับ?
ใช่ ใช่ ๆ ถูกต้องเลยครับผม อา แล้วพอ อ่า ไปเช็กอิน เสร็จปุ๊บ เข้าห้องพักอะไรเรียบร้อย อา <tsk> อ่า ตอนนั้นอยู่ในห้องพัก ยังไม่ได้แบบว่าเปิดหน้าต่าง หรืออะไร ก็คิดว่า อา เดี๋ยวลงไปเดิน อะไรอย่างเงี้ย ได้แล้ว
อืม ครับ อา
แต่พอสักพักหนึ่งได้ยินเสียงฝนเลยครับ ฝนมา
เออ ฝนมา ก็คือจาก จากภาพเดิมที่คุณเนาะ ตั้งใจว่าจะไปเดินหาด เพราะว่ามันมีหาดที่สวยมาก ถูกไหมครับ อย่างที่คนบอก แล้วทีนี้คุณก็เห็นแล้วแหละว่าเมฆมันแบบตั้งครึ้มมาเลย ตั้งเค้าว่าจะตก แต่ แล้วมัน ก็ตกจริง ๆ เออ แล้วหลังจากนั้นเรา เราทำยังไงต่อครับ?
ใช่ อา ถูกต้องครับ ถูกต้อง อืม ใช่ แล้วตกจริง อา ณ ตอนนั้นเราก็ยังพอมีหวังอยู่ เพราะว่าเราไปเช้าใช่เปล่า ฝนมันตกแค่เที่ยง ๆ ถูกต้องไหมครับ คือ อ้าว! ไม่เป็นไร มอง คิดในแง่ดีไว้ก่อน คิดในแง่บวกไว้ว่าเดี๋ยวตอนเย็นมันก็คงแบบว่า อ่า ถ้ามันหยุด ถ้ามันหยุดแล้วท้องฟ้ามันก็จะยิ่งสวย ถูกต้องไหม เพราะว่ามันมี อ่า ไอน้ำในอากาศเยอะ เวลาฟ้าอาทิตย์ตกเนี่ย ท้องฟ้ามันจะเป็นสีส้มไปเยอะ ๆ เลย อ่า ตอนนั้นยังคิดดีอยู่
อืม ครับผม เออ เออ ครับ อืม โอ้! อันนี้ความรู้ใหม่เลยครับ เฮ่ย อันนี้ขอถาม อา ว่า ตอนช่วงที่คุณไปอะครับ มันเป็นช่วงฤดูไหนครับ?
ฤ ฤดู ฤดูปกติแหละครับ ไม่ใช่ฤดูมรสุมด้วย <chuckles> ฤดูท่องเที่ยว ฤดูร้อนเลย
ฤ ฤดูปกติ ฤดูร้อนเลย โอ้! แล้วถ้าแบบ เอ๊ แล้ววัน วันนั้นเรา คุณได้มีการเช็กสภาพอากาศก่อนล่วงหน้าไหมครับ?
ใช่ครับผม นั่นแหละครับ เป็นจุดที่ผม พลาด <chuckles>
เออ ครับผม
คือด้วยความที่แบบว่าจอง จองที่พักกับ ค อ่า ตั๋วเครื่องบินไว้แต่แรกเนี่ย ก็คิดว่า "อา เนี่ย ฤดูเนี้ยมันปลอดภัยอยู่แล้ว" ถูกต้องไหมครับ แต่ครับผม ในวันที่ผมไปอะมันมีพายุเข้าจริง ๆ ครับ <chuckles>
อา อืม อืม ๆ ๆ ๆ ครับ ก็คือคุณ คุณก็ไม่ได้มีการเช็กก่อนล่วงหน้า ถูกไหมครับ?

ก็ เอ่อ ถ้าใช้คำว่าปลง นี่จะตรงไปหรือเปล่าครับผม <chuckles> ใช่ ปลง ก็คือแบบทำใจ เราไม่สามารถทำอะไรกับ อ่า กับฝน ให้มันหยุดได้ครับผม
ปลง คือยังไงครับ? อืม อืม คือสภาพอากาศถูกไหมครับ อ ก็คือคุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เออ ๆ ๆ
ใช่ ใช่ ๆ ถูกต้อง ก็เลยได้แต่ เอ่อ อยู่พักในโรงแรม หากิจกรรมในโรงแรมทำไปเรื่อย ๆ ถ้า ห ให้ตัวเองรู้สึกว่า ไม่เบื่อ ประมาณนั้นครับผม พอจะเดินออกไป ก็ไม่ได้ ว่าฝนมันก็ตกอยู่ อืม มันก็เลยทำให้ไม่สนุก
ครับ อืม อืม อือ เออ อ่า ถ้า ถ้าจะเปลี่ยนไปเที่ยวในสถานที่อื่น ๆ มันก็ดูไม่ ไม่สนุกแล้วล่ะครับ?
ใช่ครับ เพราะว่าผมต้องเดิน ต้องนั่งเรือมาครับผม คือ ถ ผมไม่สามารถเดินทางไปไหนเองได้ ณ จุดนั้น แล้วหาดไร่เลย์มันเป็นหาดที่ติดทะเลอย่างเดียว และไม่มีทางถนนเข้าออก เราต้องนั่งเรือเข้าอย่างเดียว
เออ อ๋อ โอ้! โอ้โฮ! ยิ่งเป็น เออ
มันก็เลยทำให้แบบ อืม พอเจอพายุมันก็เลย Fail ไปเลย
ครับ โอ้โฮ! กลายเป็นว่า จากที่ความตั้งใจของคุณเนาะ ในตอนแรกว่า จะไปดูหาด ไปดูพระอาทิตย์ตก ถูกไหมครับ มันจะ ส มีสวยงามมาก ที่คุณตั้งใจไว้ในตอนแรก แล้วแบบมันก็ตกตั้งแต่เช้า คุณก็คาดหวังว่า เออ ในตอนเย็นก็คงไม่ตกหรอก ถูกไหมครับ เออ แล้วหลัง หลัง หลังจากผ่านเหตุการณ์ในครั้งเนี้ย มันเปลี่ยนมุมมองต่อการเดินทางของคุณในครั้งถัด ๆ ไปไหมครับ?
ใช่ ถูกต้องครับ อืม ใช่ ก็ดันเจอพายุเข้าไปอีก <laughs> อา แน่นอน ในเรื่องของการ มุมมองเนี่ย คือเราก็อยากเช็ก ในเรื่องของสภาพอากาศมากขึ้นด้วย
อืม อืม ครับ แล้วถ้าอย่างงี้ เคยมีทริปอื่น ๆ อีกไหมครับ ที่เจอกับสภาพพายุ หรือสภาพอากาศที่มันไม่เป็นใจ?
อะฮะ